Мгм.
А одна карамелизация лука, господи, скока времени занимала. То есть, я вот помню, скока это тока одну чистить, сидеть, плакать, пока этот лук чистить.
Мгм. <chuckles> То есть, см смотри, правильно понимаю, ты такой приходишь к бабушке, бабушка такая: "Как какие ты хочешь пирожки?" Он говорит: "Хочу пирожки с картошкой". "Отлично, иди карамелизируй лук". Так?
Мгм. Мгм. Ну, ты взам нет, ты иди почисти, взрослые будут там. Потому что те, которые как бы ещё более или менее ответственны у плиты, они будут стоять и как бы они уже будут карамелизировать. Другой готовь картошку, иди делай этот, а, н типа свари её, чтобы можно было её использовать для, как говорится, ну, для едальных дел.
Ага га Ага. Слушай, фантастика, да, это, правда, такой, мне кажется, необычный подряд, потому что условная условная, очень условная классическая бабушка, что она делает: что ты хочешь, внучек, и дальше, значит, стоит у плиты несколько часов, и внучек обычно приходит уже на накрытый стол, вот со всеми этими яствами, да. Ты только не шевелись, только кушай.
Скажем так. Мгм, мгм. Да, это, конечно, это это конечно, вот эта классика, которую я тоже очень часто слышал и как бы уже думаю, да, вот эта карикатурная бабуля. А у нас просто бабуля до этого была бригадиром завода, поэтому как бы да, типа в её её советская специальность, она не даёт тебе просто так отдыхать. <laughs>
Ну. А, понятно. <laughs> Чтобы не терять навык, да, так что <chuckles> бабушка устраивала горячий цех у себя в на кухне, да? <chuckles>
Нет, ну, конечно. Ну, честно? Абсолютно верно. Но если честно сказать, её способностям менеджмента я до сих пор завидую. Потому что это тот самый реально, да, человек, который знал, кто что умеет, кто в чём полезен.
Мгм. М.